Мгм. То есть даже не живя в одной, э, в одном доме, да, вы всё равно появлялись конфликты какие-то.
Мгм. Да, недопонимания какие-то. У меня была такая, как бы, позиция подростковая достаточно. Что, вот там, как бы, не давай мне советы, если ты там, м, особо, там, не занималась моим воспитанием, например, да. Вот такая, такую штуку я там выт вытворя Да, конечно, ага, ага. Да, я з так это <chuckles> н надо было все свои обиды там с собой поговорить в какой-то момент уже, э, мгм.
А, ага, ага. Ну, то есть, это какая-то обида, может быть, да, была накопленная? Мгм, мгм. Мгм. <giggles> Мгм. И что случилось? Как, э, как ты это перес через это переступила? Э, как ты это поборола?
Ну, я просто повзрослела, а, я стала понимать вообще про отношения гораздо больше с э, близкой семьей, а, и, а, м, <tsk> э, просто увидела, как родители мои становятся пожилыми, как, э, там у меня есть еще 1 семья, которая в другую еще семь э, в семью, с э, страну эмигрировала, вот. А, с которыми у меня тоже, ну, хорошие отношения всегда складывались, потому что это тётя и и двоюродные сёстры, а с ними всегда какие-то такие более какие-то как подружки, да, вот, получается. Мгм.
Мгм. Ага, ага, да. <chuckles> Мгм. Мгм, мгм. Ну, обиды нету, поэтому да? <chuckles>
Да, но всё равно было, и с тётей там я чё-то там пыталась поцапаться, вот, во <laughs> но не вышло. И, а, м, я просто решила, что я очень хочу, а, начать, а, по-настоящему близкие, тёплые отношения со своей семьёй в какой-то момент. И вот я стала их выстраивать. Ну, уже где-то вот после 30.
Мгм. <chuckles> М. Мгм, мгм. То есть, э, ты это проработала, да? То есть, ты это п сделала, провела работу такую над собой, и это было как решение. То есть, да: "Я вот с этого момента, я наверное, начну как-то боль по-другому себя вести, может быть, пересмотрю, да, какие-то ка какое-то поведение своё", да? "Может быть, как-то пойму, а, или прощу, да, то есть родители, и начнём, да, с нового листа". И что же ты сделала? 1 твой шаг- это какой был?
Мгм. Мгм. Да. Мгм.